Ay, entiendo, bueno, qué bueno que ya te estás an atendiendo, pero igual puede ser algo así difícil. ¿Cómo te has sentido ante estos cambios de, de rutina y el tener que estar yendo, pues a la terapia y con este diagnóstico? ¿Cómo te has sentido?
Sí. Sí. Ujú. Ay, mira, me he sentido tengo como sentimiento de culpa, entre otras cosas, porque como que no puedo hacer las cosas de la casa al 100% Y y mira, pero mi familia me apoya al 100%, están ayudando en la casa, o sea, sí, pero a mí me da como como culpa, que no es culpa, pero pero no lo puedo dejar de sentir, ¿no?, que yo no no me puedo agachar, como que no tengo que cogerla suave, como dicen, con las actividades de la casa, principalmente, y lo mismo con, con el ejercicio, porque yo hacía ejercicio bastante, entonces no, ejercicio por ahora, eh, limitarme solo a la terapia física, yo montaba bicicleta, entonces no puedo montar la bicicleta por ahora, entonces, me siento como, como que estoy no tan útil como, como acostumbraba a ser y y lo que te menciono, ¿no?, me da como así como, como culpa por po por la movilidad, que no la tengo al 100%
Claro, es que sí cambió d tú eras una persona muy activa, ¿no?, entonces es como que sí ves ahí un, un cambio drástico. ¿Y has podido hablar de estas emociones, pues con tu familia, con algunos amigos? O sea, un poquito para, para desahogar, digo, aparte de que me lo estás contando a mí, pero bueno, así con personas, ¿has has podido hablar?
Uf, sí. <chuckles> Sí. Ujú. Bueno, sí, yo hablo mucho con mi esposo, ¿no?, y él me tranquiliza, porque sí me genera, como tú mencionaste, como ansiedad, como, eh, intranquilidad, ¿no?, y y y bueno, es un proceso, no no no me tengo que angustiar y y todo va a pasar, pero pero mientras pasa mien el proceso es como la angustia y la cosa, yo habl lo he hablado mucho con él, hablo mucho con mi mamá también, que mi mamá no está conmigo, no está en la ciudad, pero bueno, hablo con ella casi a diario y le digo, entonces ella también, ¿no?, me me me trata de tranquilizar, me dice: "No, eso pasa", mi mamá pasó por una situación similar hace muchos años, entonces ella: "Mira que mira cómo estoy yo ya bien, que eso va a pasar, el tiempo pasa rápido, ya en menos de lo que te imaginas ya vas a estar otra vez activa", entonces como que: "Ay, bueno, sí", pero, pero por ahí en el fondo, tú sabes, esos sentimientos de, de culpa y y de duda, ¿no?, que, que ¿Será que sí voy a volver al 100%?. Mm, se asoman de vez en cuando, te te te te soy sincera, sí.

Ay, oye, primero qué bueno que tienes con quién hablar, ¿no? Con tu esposo y con tu mamá y que bueno que tu mamá ya pasó por eso, porque al final también, aunque el vivirlo en carne propia es diferente, pero bueno, tienes a alguien que en cierta manera también te puede entender y también, bueno, pues has e echarte porras en el a pero así como de manera realista, ¿no? Porque ella ya pasó por eso. Y por ejemplo, una pregunta mientras estás hablando de esto. En el doctor te ha dicho, por ejemplo: "Mira, esto se va", o sea, te ¿qué qué te ha dicho? Así de: "Te vas a poder recuperar al 100, esto tiene que pasar en 1 año, 2 años". O sea, más o menos, ¿cuál es el lapso que él te da como para regresar a la normalidad, si es que, si es así que te lo ha dicho el doctor?
Sí, claro. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí, claro. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, correcto. Mira mira qué interesante tu pregunta. Bueno, el doctor me dice aproximadamente en unos 3 o 4 meses, si sigo así la terapia y las medicinas y el cuidado, sobre todo, eh, debo estar ya el 99 % recuperada, ¿no? Eh, porque hasta caminar me causaba molestia, ¿no? Ya la molestia va cediendo, por supuesto, ha cedido del cielo a la tierra. Pero si él me dice: "Si tú sigues con con, no con igual con el tratamiento, con la terapia física, la terapia física es mágica, es maravillosa y eso es lo que te va a ayudar". Y aunque ya después de 3, 4 meses te sigas sin te sientes bien, sigue tú misma con la terapia física en casa, haciendo los ejercicios, ¿no?, que que ya conoces, que te han dado. Eh, ellos hasta tienen, los de la terapia física, tienen una aplicación que me bajaron el teléfono de los ejercicios. Entonces, el doctor me dice: "Importantísimo, no lo dejes de hacer 2 veces a la semana, hasta 3 veces a la semana, eso es una cosa maravillosa, porque lo que necesitas es el el fortalecimiento de la espalda". Y él me di cuenta también que de la las hernias, pues se remueven únicamente con cirugía, si no, no se va ahí no se van a desaparecer por obra y magia del espíritu santo, ahí van a quedar. Pero el doctor me dice: "La cirugía piénsala como última opción, es cuando ya casi que no vas a poder caminar". Eso se se toma siempre como última opción. Entonces, en ese por ese lado me siento como tranquila, porque de verdad que yo no no quiero cirugía para nada.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú.